あの、食事マナーで驚いた出来事って何かありますか？
たくさんありますね。というのはあの、仕事でええと、ま、日本からアメリカに、しあの、出張することがあって、ま、もちろんあの、食べないといけないので、レストランとかに行きますよね。そうすると「あ、こんなにええと、国によって食事マナーの違いというか、レストランでの、も注文の仕方から、こんなに違うんだ」って言って最初ほんと驚きました。
いいへ。 はい。 はい。 うんうん。 ほお。 え、すごく気になるんですけど、どんな違いがあったのか具体的にお聞きしてもいいですか？
はい。<laughs> あ、はい。あの、アメリカでレストランで注文をする時って、結構細かく自分の好み、あの、もちろん決まったメニューはあるんですけれども、例えば、あの、サラダにね、ええと、チーズとか、あの、ベーコンチップとかいろんなものが入ったサラダのメニューでは、こう、何々が入っているって書いてあるとするじゃないですか。そうすると「いや、あの、このサラダなんだけど、ええと私、チーズは除いてくれる？」とかね。
あ、はい。 うんうん。 はい。 はい。
で、この例えばあの、時々サラダにえっと、ナッツ類が入ってたりがする時あんですけど、え、ナッツは除いてくれる？とか、自分でいろいろそのメニュー決まったメニューから自分の好みを言って、あの、食べたくないものとかがあれば、それを除いてもらうたり、自分の希望を何でも言えちゃうんですよ。
うんうん。 はい。 うーん。 はい。 あ、それがもう全然普通なことなんですね。
あ、普通なんです。
うーん、すごい、あの、アレルギーとかにも対応できそうで、いいなっていう感じはしますね。
そう。 え例えばあのサラダで、ま、卵とかがね、入ってるとするじゃないですか。あの卵のゆで卵の小さく刻んだのが入っているす時もあるんですけど、例えば卵は除いてくださいとか。
うんうん。 はい。 はい。 へえ。いや。ひうん。はい。
で、日本って、もしそんなこと言うようなものなら怒られちゃいますよね。そんな。<laughs>
うーん、確かにそこまで対応してくれるところは珍しいというか。あんまり一般的ではないですよね。
もう、すね、ほんと。 そうですよね。ほんとにね、アレルギーとかでま確かにあるのこれだけはちょっと食べないっていうのはあるかもしれないですけど、そうじゃなくてあの好みで、もしその中から例えばちょっとダイエットしててチーズが食べたくないとか、何かあったらそれをほんとに言うことができて、それが当たり前。
うん。 はい。 うーん。 ええ、ま、それはちょっと文化というか、違いを感じますね。
うーん、それで、あの、私、えっと日本でアメリカ人の友達がいらっしゃって、あの一緒にええとね、日本のええと、こうお餅を焼いたの、なんか海苔が巻いてある、なんかすごく、あの、古い小さな、ええと昔ながらの食べ物を出す、小さなお茶屋さんみたいなところがあって、なんかあのええと、そういうの、海苔が巻いてあるものがメニューの中にあったんですね。で、その人はええと海苔はちょっと食べられないから、海苔は除いてもらえるって言って、あの、注文する時に言ったら、「いや、そんなことはできません」って言って。<giggles>
あはい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うーん。 ああ。 ああ、そっか。あの海外の方だと当たり前のこう注文の仕方だったんですね。
そう。 そうなんですよ。だから、あ、そうか、日本でやっぱり通じないんだとか言って、やっぱりその時にね、また帰ってきてからも、ああ、ああ、そうだ、習慣って違いが、ね、食事の時の習慣って違うんだなと思って、改めて感じましたね。あとははい。あ、どうぞ。
うーん。 うんうん。 うーん、確かに。 なんか日本だとあ、すみません。日本だと特にこう職人気質というか もうその料理は作った職人さんの作品みたいなところもあったりするんじゃないかっていう気がして。
ああ、それはありますね。ほんとにあの
そこに対して注文をつけるっていうのが失礼みたいな文化はあるかもしれないですね。
あ、ああ、ほんとおっしゃる通りだと思います。その職人かたぎとか、職人気質なのものを、ちょっと、あの、妨げてはいけないというか、そこをね、損なってはいけないというか、そういう風に言うことが失礼に当たるっていうようなところは確かにありますよね。
うーん。<laughs> うーん。いや、それはやっぱり国によって違うところなんだなっていうのがすごく面白いんですけども、他にも何かあったんですか？
はい。 <laughs> たぶんね、あのアメリカに住んでらっちゃっちゃりあのアメリカによく行く方はもちろんつ当然ご存知の方ことだと思うんですけど、あとはあの、どんな例え、あの高級レストランとかに行っても、もし自分が注文したものが食べられなかった、全部ね、食べられなかったとするじゃないですか。ま、量も多かったところもあるかもしれないし、そんなにね、たくさん食欲がなくって、そしたらあの残ったものってお持ち帰りができる。
<laughs> はい。 うん。 はい。 うんうん。 あ、お、え、すごい。もう普通のことなんですね。
普通のこと、え、だから高級なすごくほんとにね、あの、おしゃれなとか結構なお値段もするような、ね、それなりにあののレストランとかでも、ちゃんと言えば、あの、持ち帰りのための入れ物、確かにね、あの高級レストランで持ち帰りの入れるものもちょっとしゃれたものであったりする時もあるんですけど、ま、あの言えば持ってきてくれて、それにあの詰めて、持って帰っていいんですよ。
え。 うんうん。 へえ。 ああ、はい。 え。 わ、それはいいですね。<chuckles>
ははい。<laughs>
や、日本だとその持ち帰りたいみたいなことがちょっとこう失礼というか、はしたないみたいに、特に少しお値段が高いお店とかだとなるのかなっていう感じもちょっとしてしまうので
うあ、でも、はい。 う ね、なんか特に日本で高級なレストランってそんなこと、いとても言えそうな雰囲気ではないですよね。でもアメリカの場合では高級レストランだとまあ、ちょっと入れ物も少しね、しゃあの、おしゃれな上品なものプラスなんかあの袋、それを袋にまた入れてくれたり
うん。 そうですね。<chuckles> ね。 はい。 うんうん。
あるいは、ばあのレストランによっては、「あの、これを、ちょっと持ち帰りたいんですてけ」って言ったら、あの、レストランが入れてくれる事もあるんですね。
おお、そうなんですか。
うん。でも通常は、あの、えっと、て「あの、持ち帰り用の箱を下さい」って言ったら、ウェイターとか、ウェイトレスの人が、その入れ物をテーブルのところまで持ってきてくれて、ま、自分で詰めて、あとは持って帰るんですけれども、ああ、そっかい
はい。 はい。 あ。 へえ、面白いですね。
うん、だから無駄にしなやくてもいいのかなと言う気は <chuckles> しますけれどぬ。
うんうんうん。 あの アメリカだと、こう日本のレストランに比べて出てくる量そのものに、違いが結構あるって言う事はあるんですか？
そうですね、ほんとおっしゃる通り、だんだん、あの、むかあ、何年前かと比べて量も多くなってるって言うの、よく聞きますね。ま、勿論日本との比較も、そうですけれど、やっぱり、あの食べる量自体も多くなったのか、レストランで、基本的に出す量も、なんか10年前とか、うと比べると多くなっているらしいんですね。だからはい。<laughs> だから、ま、日本人にしたら、「ええ！凄い量」って言う時はやっぱりあるし、食べられないとか、食べきれないのかな、あ、う時はよくありましたね。
うん。 へ、え。 あ、はい。 ああ、お。 おお。 逆に多くなってるんですね。<laughs> うーん。 はい。 いや、そう言うところからも来た習慣の違いなんですかね。うや、う凄く面白い。<chuckles>
ん。<chuckles> だから、<chuckles> 結構あの、例えば、出張とかで何泊かする時とかだったら、あ、じゃあこれ、もしかして明日のお昼ご飯かなとかね、持ち帰って、<chuckles> 皆で言いながら。<chuckles> 残り物をたて、ホテルの冷蔵庫とかで、「いや、持って帰って食べられるかな」って言う時もあるんですけど、ま、一応持って帰って。 <chuckles>
うはい。 <chuckles> う そうですよね。 うーん。 はい。<chuckles> うん。でも、フードロスみたいな考え方からしても、凄く良い事ですよね。そう言う事を恥ずかしがらないで、普通に言えてしまうって言う文化は。
そうですよね。ほんとに、あの、ね、食べ物とか、食材の、えっと、無駄とかって、ま、最近言われる事でもあると思うとで、何かね、あの無駄にしなてとか、無駄を出来るだけ少なくする方法があるのであればね、どんどん利用すればいいかなと思いますね。
うーん。 はい。 うん、ふん。 いや、ほんとにおっしゃる通りだと思います。ええ、ちょっと意外と言うか。あの、なんとなく、今聞いた2つのお話って、日本よりも自由度が高いんですね。
確かにね、あとはあの、え、 に行って、えっと、コーヒーを注文するとすじゃないですか。ま、食事と一緒にとか、ま、朝食だったら、ま、あの、何か食べるものと、ま、飲み物の注文を先に取りに来てくれるので、ま、注文をしますよね。そうするとあの、コーヒーがおかわり自由。<chuckles>
うん。 はい。 うんうん。 はい。 おお。え、それも割と、どのお店でも一般的にそうなんですか？
<chuckles> そうなんですよ。まあね、いらっしゃる方はもちろんご存知のことだからと思うんですけど、私も最初それを知った時は、「え！何杯でも頼んでいいんだ」って、「え、日本ではありえない」っていうふうに思いましたね。
うーんうん。 はい。 確かに。いや、すごいですね。あのサービス精神というか。<chuckles>
<laughs> それであの、はい。あの。
なんとなくよく、はい。もう、日本って、このサービスの国って言われたりするイメージもあったんですけど。
確かにそうですよね。なうん、サービスにって、ほんと、お客様は神様とかって言って、お客様を大事にしなきゃっていうのが、行き届いているようで、こういうところは、うーん、だって、あのアメリカだと、ウェイターとか、ウェイトレスの人がコーヒーが、例えば、自分が頼んでてらだいたい少し減ってたり、飲んみ干してたりすると、「あ、またあの、入れましょうか」って、聞きに来てくれるんですよね。
ううん、うん。 <chuckles> はい。 うーん。 はい。 うんうん。
だから、あの自然にこう、皆さんがて見てて、コーヒーをつ付け足してくれるというか、また注いでくれるので。
あ、お、なるほど。こっちから頼まなくても。
はい。
うーん。 いや、そういう意味では、凄くサービス精神というか、あのホスピタリティのある接客ですね。<chuckles>
<laughs> ま、元々ねはね、やっぱり、あのチップ制度はあるので、ま、それも、あるのかもしれませんけどね。やはりあの、お客様へのサービスとか、その対応で、まあ、お客様も、えっと、良くして頂いたら、ね、チップを少し弾んでっていうようなところもあるので、ま、それもあるのかもしれないですけれども。それ確かに、ま、色んなところの違いがあって、え、驚く事はたくさんありますね。
うん。 うーん。 あ、はい。 うーん。 いやあ、そうなんですね。あの貴重な、こう、実際体験されたお話なので、凄く面白いなと感じるんですけども、もしあの、今この日本の元々のそう言うサービスとサービスだったり、こう、お店でのマナーって言うものと、そのアメリカだったり、海外でのお店でのマナーって言うのと比べた時に、どっちの方が過ごしやすいなって感じられますか？
はい。 はい。 ああ。どうでしょう。それぞれに良いところもあるんですけれど、もしあの、<chuckles> 食べ物を無駄にしたくないって言うのであれば、アメリカのような気もするし、でもあの、食事自体の細やかさとか、盛り付けとか
はい。 ううん。 はい。 ああ、なるほど。
ちょくり、あの、結構あの、食事マナーって言うか、ま、あの、食事の出し方とかですね。あの食材の使い方とか、どうやって盛り付けるか、その見た目を綺麗に見せるとか、見た目でも楽しめるようにする
うん、うん。 はい。 うん、うん。 はい。
って言うところは、日本の方が好きかなって言う気はしますね。結構、その自由さと、あとは、おおらかさの大雑把なところだとアメリカだし。いや、なんかこう、言う見た目も楽しくって、こう。色のね、こう、組み合わせとか、あとは食器とね、こう、食べ物、食材とのこう、合わせ方とか、それも合わせて一つの食事として楽しむって言うのであれば、日本のような気もするし。例えばアメリカでは、そんなに、あ、あの、例えば高級なレストランに行くとね、それなりに、その、お皿であるとか、少しあの、ロゴが入っていたり、あの、高級なお皿を使っていたりとかね、あとはフォーク、ナイフもあの、すごく高級なものが使ってあったりするのはあるんですけど、あの、一般それ以外のレストランって、本当に、こう、通常も白いお皿で、ま、少し形とか大きさに違いはあるにしても、そんなに差はないんですね。
うん。 はい。 ああ。うん。 はい。 うんうん。 はい。 はあ、うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はあ、なるほど。
でも日本だと、ま、それなりにね、あの、食器でも少しあの、小皿、副菜が入っているものと、ね、あの、麺が入っているものちょ食器の色だとか、柄とかが違ったりして、それによって食事も楽しめるというかね「あ、なんかこんな綺麗に入ってるな」とかっていうのも楽しめるんですけど、アメリカはそういうところもないので、それぞれですよ。難しい選択ですね。<chuckles>
うん。 うんうん。 ああ。<chuckles> いや、でもなんかお聞きしてると、こう出すんてくる、そのお料理そのものと、そのお店でのマナーっていうのがちょっとリンクしてる感じがして、そこもすごく面白いですね。ふう、作品に対して、きちんと尊敬を介して丁寧に、お客さんの方からも接するのが日本っていう感じが、ちょっとしましたね。
そうですね。 そうですね。ま、だからそれぞれ良いところとか、あの、自分に合うところ、いやでも「やっぱり、こういうところは、うーん、アメリカかな、こういうところは日本かな」っていうのであるんですけど、驚きはやっぱり違いがあったので、アメリカではこう「へえ」とかいうところは、あ、今思い出しても、最初の頃はありましたね。
うん。 ううん。 ぬはい。 <laughs> へえ、いや、すごく興味深いというか、もう貴重な実際に体験されて感じられたお話だったので、とても楽しかったです。そして勉強にもなりました、ありがとうございました。
<laughs> いえ、こちらこそお話聞いていただいて、ありがとうございました。